そう、そうですね。大体大学生の <clicks tongue> の時から、こう、ダンスを始めて、そこからこうヨガをしたりとか、ピラティスをしたりとか、結構体を動かすことは自分にとってはひとつストレス発散になってるので、それは、ま、習慣化したっていうよりかは、自分が好きなことを、時間を、こう、見つけてやるっていう、感じですかね。
うん。 うん。 ああ。 なるほど。うーん。 はい。 うんうん。 あっ、なるほど。でもまさにね、この、プライベートって、じゃ何を持ってか、まあ、ね、ププライベートというかっていうのもありますけど、あの、趣味のもう好きなことにちゃんと時間を充てるっていうところで、こう、なんでしょ、メリハリをつけているというか、ってことですよね。私生活とお仕事ん、なるほど。しかもその趣味が運動っていうふうにね、なってくると、なんか心身の健康にもいいし、なんか一石二鳥って感じがしますよね。好きなことをしつつ、体にもいいことしてるっていう。なるほど。
うん。 もう、はい、その通りですね。 うん、確かにそう、それはありますよね。まま、あとは、まあ、自分のその、ま、年齢ともともに健康とかも衰えてくるので、ま、それも、まあ、なるべく抵抗できるようにしたいのと、うん、でもその分やった分だけ、ま、安心自分が安心してしまうのか、その分ちょっと食べてしまうことあるんですけど
うーん。 うんうん。 うーん、うん、はい。 あっ、食事の方は、じゃ好きなものを食べちゃうと、うんうんうん。
<laughs> はい。うん、でも、それもある意味ひとつの、ま、ストレス発散で、ま、仕事と私生活の、はい、バランスを取る、ま、もひとつの方法でもあるかなとは思いますね。
そうですよね。 うーん。